いやあ、なんか最初は確かね、う、本当にもうあの大変なことになってたと思うんですよ。「何これ」みたいな感じで。
うん。 ああなんか、炎上みたいな感じになってたんですか。ええ。
ええ。なってたんですけど、結局はもうその方の演技もす素晴らしかったし、あの、最終的にはね、年齢もぴったりで、なんかこう、よ他の女優さん達は変わらなかった方達はその、なんですか、老人メイクをしなければいけなかったわけですよ。で、なので、それよりはむもっと自然にこう主演のじゅ-じゅ女優さんが見えてたので。あの、すごく良かったですね、最後は。
うんうん。 ええ、そうですよね、確かに、そううん。 なるほど。ええ。いや、でもすごく興味深いドラマですね。なかなか超大作にもなっていそうですし。でもそういうそれこそ今回のドラマですと、トルコ語で、で、ま字幕はだいたい英語じゃないですか。どうしても、こう最初じゃあ「これちょっと見てみようかな」ってポチッて押すまでの、こう勇気というか、それって結構、なんか相当勇気がいると思うんですね。それをこう、見ようって思ったきっかけってなんだったんでしょうか。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
ああ。 なんだ、もう記憶にないですね。なんか出てきたんですよね。あの。
<chuckles> そうなんですか？ へえ。え、いつ頃すか？それみ見始められたのは。